Então, eh, eu queria, assim, desabafar um pouco, mas também pedir conselhos práticos sobre uma situação que eu tô enfrentando no trabalho que é sobre pedir aumento de salário.
Olha só, muito importante isso, então, f eh, fala aí comigo.
Sim. Então, na verdade, o meu salário ele não é fixo, né, eu sou professora, então eu dou aula e eu tenho um preço combinado com os meus alunos, sabe? E, assim, são aulas online, então, pelo Zoom, tudo tudo pelo comp computador. Eu não conheço nenhum deles pessoalmente.
Sim.
Mas, eh, claro, a gente tem in intimidade, eu sou professora deles tudo, mas eu tenho uma vergonha absurda de pedir pra aumentar o número da minha hora, sabe?
Hum, entendi.
E assim, eh, as contas estão aumentando também <chuckles> tem inflação, né. <giggles>
Verdade.
E e vai virar o ano, eu não sei como falar com eles sobre isso, eu tenho muita vergonha. Eu já estou com o preço há bastante tempo no mesmo nível, sabe. E eu tenho uma vergonha absurda de pedir ou comentar sobre isso. Que que você acha que eu devia fazer?
S Olha só, me diz uma coisa: há quanto tempo é que você, eh, atua, né, nessa área e que que você está com esses alunos que você tá hoje?
Então, eu tenho vários alunos, alguns começaram há pouco tempo, digamos os mais novos começaram em agosto, então, alguns meses só, e eu tenho outros que já estão tipo 2 anos, 3 com o mesmo preço, eu não mudei, sabe.
Hum, entendi. E me diz uma coisa, em relação ao ao mercado que você atua, eh, em comparação a a outros professores que fazem a mesma coisa, seu sala o o preço ele continua o mesmo, eh eh, ou então t ou tá defasado em relação aos outros que atuam na mesma função?
Uhum, ótima pergunta porque aí eu penso sobre o mercado de trabalho então, a minha situação é um pouco diferente porque eu tenho alunos de dos mais variados países, sabe. Como é de idioma e pelo Zoom, eu tenho aluno de que fala espanhol, de outros países, tal e então alguns eu cobro em dólar, outros eu cobro em real porque estão no Brasil, então é difícil padronizar isso, sabe. Eh, por exemplo os alunos que pagam em dólar obviamente eu não consigo cobrar o equivalente em real porque o real vale 6 vezes o dólar, né. Então assim, eu não co eu não isso é imp impensável pra mim, sabe, cobrar o equivalente, então eu ajusto o preço de acordo com o aluno, então não tem muito que uma tabela, sabe, e também não dá muito pra comparar com os outros professores porque nem todo mundo atua desse jeito com alunos de fora, a maioria s dá aula só, por exemplo de espanhol pra brasileiros, eu acabo dando português pra estrangeiros também, então, eh, eu eu não sei muito dos outros professores, sabe.
Ah, tá. Verdade. Entendi. Pronto, vamos por partes. Em relação a a você dá aula de espanhol pra brasileiros, correto?
Uhum. Isso. E o contrário também: português pra quem fala espanhol, pra estrangeiros.
Ok, perfeito. Você não consegue fazer essa comparação com os professores que também fo dão aula remota de espanhol para brasileiro? V você você não consegue ter mais ou menos uma noção de quão assim, qual é o preço que é praticado em relação
Sim. Então, e e aí, é um outro problema meu. Porque, assim, eu não consigo falar sobre isso com os meus colegas, sabe? Eu não eu me sinto invadida. Então, assim, eu tenho alguns professores que são meus amigos, assim, mas eu não tenho coragem de falar: "Então, quanto você está cobra". Eu não consigo abordar esse assunto, eu não sei explicar da onde vem essa barreira tão absurda com isso, sabe. Eu eu eu não e, assim, não dá pra saber direito quando eles cobram. De vez em quando na rede social eu vejo o anúncio, sabe, de professores? Mas é difícil eles colocarem o preço ali, geralmente é difícil. Essa informação parece que é meio secreta, sabe? <laughs>
Ah, entendo. Entendo. Sim. <giggles> Ou seja, eles eles só realmente falam ali entre os alunos mesmo, mas pra repassar é é a é na verdade é uma tática mesmo, eh, de todo o tipo de assim, não só na questão do de de de dar aulas e tal, mas geralmente quando o marketing é feito, isso é ocultado pra realmente aqueles que realmente têm interesse. Então é é tratado mesmo, assim, com aquelas pessoas que se interessam, que buscam, vão lá no direct e no WhatsApp, e tal, e e ali, diretamente com eles, é tratado. Agora ao público realmente ge geralmente s eh, nos deter nos variados tipos de de serviço, né, eles fazem isso.
É! Uhum. Sim. Sim. É. É. E, assim, sendo bem sincera com você, a gente meio que adapta o preço de acordo com o tipo do aluno. Porque, por exemplo, tem aluno que a gente faz uma triagem no começo, assim, pra ver o nível, sabe. Aí tem aluno que dá muito mais trabalho pra mim como professora. O aluno está começando do 0. E, assim, a a hora aula eu eu eu recebo pela hora de aula, mas o tempo que eu faço o material eu não nossa, eu eu é muito mais tempo, sabe. Que não está embutido no salário, digamos. Porque assim, o aluno só vê a hora aula, mas tem toda uma preparação, e eu gosto de personalizar as minhas aulas também, sabe.
Sim. Entendo. Agora eh, geralmente, quanto com quanto eh, quantos anos você fica com aluno, assim?
Então, assim Então, eh, co eu não tô há tanto tempo assim, considerando toda a minha vida profissional, não é tanto tempo que eu estou dando aula, assim. Eu comecei há uns 4 anos por aí. Até hoje todo mundo que eu peguei de aluno a cont continua comigo, sabe. De alguma forma. Alguns pedem um tempo assim pra férias, mas eles sempre voltam. E, assim, tem tem hã, os alunos que eu comecei bem antes continuam com o mesmo valor e já tem bastante anos, assim, sabe.
Sim. Ok. Uma coisa que é importante, os alunos eles se mantêm com você, ou seja, eles já eles confiam em você, confiam no conteúdo, eles gostam do conteúdo tanto que, poxa, eles poderiam sair de férias e não voltar. Eles poderiam já procurar uma um outro lugar e não eles voltam. Ou seja, eles sabem que o seu conteúdo é bom. Esse esse é o primeiro ponto. E você não precisa no caso ter medo de perder alunos pelo fato de que eles já estão já familiarizado com vocês. Vocês já de uma certa forma, você já tem a fidelização deles, eles já são fiéis a você, isso é muito isso é muito bom. Segundo pois, segundo ponto, eh, geralmente em toda a virada de ano, no, né, no início de cada ano isso acontece no Brasil e e ne no no governo que tá agora tem tem acontecido, pelo que eu tenho acompanhado, o aumento de salário, né. Então tendo como base aí, no caso, do Brasil
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Ah. Ah bom ponto. Le legal! Uhum. Sim.
você pode justificar um pequeno aumento também na hora aula, ju pelo fato de que os alunos que estão tomando aula contigo, eles devem trabalhar e eles estão tendo aumento no salário deles. Então de uma cer de uma certa forma, justifica também o aumento porque acontece nas escolas convencionais, então por que não a né, você ter um ajuste, né. Ent então assim, e e você vai justificar justamente por isso. Hoje hoje você tem um ponto muito interessante para just justificar qualquer aumento, que é o fato de que você por muito tempo não ajustou esse valor
Uhum. Uhum. Sim, é ver Uhum. Sim. E Sim. Uhum. Hum. Uhum. Sim.
e o fato de, eh, as eh, a eh, agora você ter essa necessidade por conta de dos aumentos que aconteceram também, né, eh, em determinadas áreas, né, e na alimentação, eh eh eh, sabe, eh, transporte, dentre gasolina ou tantas outras coisas. Você também precisa se ajustar a isso, você precisa se ajustar à à inflação, você precisa se ajustar, né, a todos esses custos. E então, assim, como o salário mínimo ele aumenta, você também precisa ver o seu lado. Então você pode justificar, porque já que você nunca aumentou, fica mais fácil você justificar um aumento agora também.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Hum. Uhum. É, nossa, excelente ponto que você tá trazendo. Porque, assim, todo mundo sabe que que é normal aumentar, né. E eu às vezes eu penso assim: "Ah, só eu aumentei", mas todo mundo é o que você falou, as pessoas têm aumento também, né? Os alunos. Uhum.
Sim. E eu entendo o seu lado porque, assim, eh, de uma certa forma, ah ah, é um pouco, hum, constrangedor, eh, o fato de você tá ali lidando diretamente com o aluno e principalmente porque, eh, eu acredito que as aulas que você faz eu não não sei se é em grupo ou se é particular, você lida particularmente?
Uhum. Tem tem tam tem tem pessoas que fazem em grupo, sim. Inclusive, sais mais barato para o pessoal que faz em grupo, né. Então alguns são em grupo, e outros a maioria é individual, mas alguns fazem em grupo, sim.
Hum. Pois, eu ia falar justamente daqueles que você faz em mais particular. Então como você lida diretamente com eles, e aí pra po você lidar com essa questão de aumento e tal, é é um pouco, assim, constrangedor. Tem pessoas que não têm, né. Essa esse traquejo, né, de de de de tratar
Uhum. Uhum. A Eu não tenho, sou eu. <laughs> Eu não tenho se traquejo nenhum não tenho.
Pois. Mas, assim, deixa eu te dizer uma coisa: o fato de você, eh, ajustar também o valor da sua aula, você tá valorizando o seu trabalho.
Uhum. Uhum, sim.
E e o f e e, tipo, e você passa também essa mensagem para as pessoas. Então é é importante isso. É importante tanto financeiramente pra você e e e principalmente pelo fato de que tudo tá aumentando, então, você também precisa ter seu aumento. E também você passa a mensagem de que: "Olha, existe um valor aqui nesse ne nesse curso, nesse conteúdo, né? Então, vocês precisam também valorizar". Ah, então é importante você passar essa mensagem. Não se sinta constrangida com isso, não.
Uhum. Uhum. Sim. Sim. É verdade. Uhum. Uhum. E e Sim, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, sabe? Essa questão de cobrar é muito difícil, mas você tá levantando pontos ótimos e que é é v é verdade. E, assim, de prático como você acha que eu devo falar com eles? Eu mando um e-mail? Porque, assim, na aula no no olho no olho ali eu ai, eu acho que eu não consigo falar, sabe? <laughs> De chegar no fim da aula falar: "Então, eu preciso subir". Eh, será que é melhor mandar um e-mail? Será que fica bem, assim, mandar um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa informando?
Pronto. Geralmente qual é o meio que você utiliza pra poder eh, tipo, quando você tem uma informação geral pra passar, qual é o meio que você faz?
Ah, boa pergu é o WhatsApp, é o WhatsApp.
Pronto, beleza. Então é esse meio. E quando você for fazer o anúncio, não é uma sugestão, mas você já vai com o que você estabeleceu de aumento. Você fa f f faz todo o o processo de estudo e vê qual o preço que fica legal e você só vai lá: "Olha, a partir de determinado dia e tal", ou pode ser já nessa virada de ano, "vai se ter um acréscimo". E aí você não precisa explicar totalmente o porquê, mas eu acredito que eles vão subentender de que tudo tem aumento, então, vale também o as aulas terem, né?
Hum. Hum. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Nossa, excelente dica que você deu, gostei mesmo. Via WhatsApp eu fico bem mais tranquila. Vou pensar sobre o valor. Adorei seus conselhos, foi ótimo, gostei muito.
Ai eu que agradeço e obrigado pela confiança. Até mais.
Obrigada! Até.